لتامر عاشور، هنحضر أنا قلت ما تامر عاشور إيه و بتاع آه حسيت إن تامر عاشور يا عم هو أنا ناقص أنا أعرف إن هو كئيب، بس يعني أنا، <tsk> فما
ياه! امم. شوف أنت كنت فين ورحت فين أصلًا. كنت في المهرجانات امم.
أنا إحنا كنا في ال في ال إيه؟
،في المهرجانات وفي ال حمو بيكا، رجعت لتامر عاشور.
كنا في عالم تاني خا أنا كنت كان ذوقي في عالم تاني خالص، خالص عن عن الجو بتاع تامر عاشور بقى والأحزان دي. <tsk> لغاية ما حجزوا لي تذكرة، حجزوا لي تذكرة على حفلة لتامر عاشور. أنا رايح أصلًا كنت باتلكك إن أنا ما أروحش.
آه. روح و جرب. امم.
بس، فلقيتهم قالوا لي: "لأ، هتيجي غصبٍ عنك ومش عارف إيه، غصبٍ عن" لأ، ما فيش ما في رُحت إيه، رايح معاهم وخلاص. سِمعت كمية أغاني، حسستني فعلًا إن أنا ندمت على الحاجات اللي أنا كنت باسمعها قبل كده. واكتشفت إنه لأ، ده الموسيقى دي طلعت حاجة أرقى بكتير جدًا من اللي أنا كنت باسمعه، دي مش موسيقى اللي أنا كنت بأسمعها أصلًا.
آه. ذوقك اتغير بقى، في اللحظة دي بقى حسيت اكتشفت إن في حاجات تانية والّا فيه موسيقى أهدى فيه آه، فاتنقلت بقى من النوعية الموسيقى اللي هي رزع، رزع، رزع اللي هو إيه؟ لإن أنت تسمع موسيقى هادية، موسيقى حزينة شوية، رومانسية شوية، آه.
مية وتمانين درجة. مية وتمانين درجة. بالضبط آه. آه، آه، آه. آه الحاجات اللي زي كده، آه.
طيب، قل لي بقى يعني بعد الحفلة دي بقى لغيت فكرة المهرجانات خالص والّا برضو بقى عندك لسه ذوقك متنوع يعني عندك أ قابلية للتغيير إن أنت تسمع ده وتسمع ده، و والّا لأ، قلت خلاص أنا هاخش بقى في الاتجاه التاني ده؟

هو بُصّ يعني خلّينا نبقى صريحين إن ال إن ال آآ الغُنا آآ دي حاجة يعني متغيِّرة. يعني زمان كان واحدة زي أم كلثوم بتقعد بقى بالساعتين بتغني. يعني أنا شايف إن ال الغُنا في عصر أم كلثوم وعبد الحليم والناس الجميلة دي، ده كان عصر الغُنا الحق اللي بجد، عصر الغُنا الحقيقي، الحقيقي، اللي هو اللي هو ر يعني عشرة على عشرة مافيش أي حاجة تاني. آه، آه، آه، التعبير بقى والحاجات اللي زي كده، و و آآ ذوق الناس، يعني أنا ذوقي أ-أ اتغيَّر أكتر من مرة آه، خلّينا صريحين إن أنا آه ذوقي اتغيَّر، زمان كنت باسْمَع حاجة ودلوقتي بقيت باسْمَع حاجة، ودلوقتي ممكن ممكن بعد كده، أصل هي الموسيقى واحدة، الموسيقى أ حاجة واحدة بس طريقة التعبير بتاعتها مختلفة. يعني أنا باحب آه أسْمَع أم كلثوم، ممكن بعد كده أقْلِب بعدها بشوية أجيب رامي صبري، بعد كده أرجَع يعني أرجَع لعبد الحليم علشان ما ازهقش، عشان عشان
إمم. كلمات المعبرة والموسيقى والصوت كمان، أيوه، أيوه، فاهمك، فاهمك. تمام. فاهمك. إمم، عندك رو آآ يعني مرونة، مرونة كده إن أنت تسْمَع ده وتسْمَع ده، آه وتاخد الحلوة. إمم، بس أنا شايفك م يعني متعلق أكتر بجيل أم كلثوم وعبد الحليم شايفهم علقوا.
آه، آه، الواحد ينوّع علشان ما يزهقش، ما يسْمَعش فنان واحد ويزهق، آه آه، بالضبط. آه، لإن أنا ظلمته، لإن أنا ظلمت الجيل ده، لإن أن آه حاسي
بالضبط، أنت كان ليك قصة معاهم آه، فحاسس إن أنت بتصالحهم بقى.
آه، أنا ظلمت الجيل ده، آه آه، أنا ظلمت الجيل ده وحسيت إن أنا يعني جاي عليه ج بزيادة أوي.
تفتكر إمم. تفتكر هم ليه أغانيهم علّقت معاك كده ومع ناس كتير، مع إن هم عدى عليهم يمْكن آآ 30 40 أو أكتر يعني سنين كتير، ول لسه لغاية دلوقتي أغانيهم معلقة معاك؟
آه.

بالضبط، فتحس إن صحابك أو أهلك أو اللي حواليك ممكن يأثروا عليك أو على ذوقك ده، يعني إيه يقنعوك بحاجة أو تتأثر أنت، تلاقي مثلًا فلان بيسمع أغنية دي، واحد صاحبي بيسمع الفنان ده أو النوع ده. تتشد كده للنوع ده و تسمع معاه؟
آآ بُص بُصّ، هُو أنا أنا يعني ال بالفعل اتشديت لما رُحت الحفلة بتاعة تامر عاشور دي، وفعلًا دي أثّرت عليَّ بتغيير جذري آآ، في نوع الأغاني اللي أنا باسمعها والموسيقى اللي أنا باسمعها، بس بعد كده أنا بقى عندي آآ عارف مرونة إن أنا أسمع أي حاجة، طبعًا بعيد عن المهرجانات لأن إحنا كده كده اتفقنا إن المهرجانات دي حاجة أصلًا مش تبع الموسيقى أصلًا ي لأ، لقيت نفسي مثلًا أنا مستحيل كنت إن أنا أسمع أم كلثوم مثلًا أو عبد الوهاب آآ، عبد الحليم، فلأ لقيت نفسي ج جاي بإنّي أسمع مثلًا أغنية عن أم كلثوم عادي، سيرة الحب آه، آه، ألف ليلة وليل آه.
إمم. بالضبط. تمام. فعلًا، فعشان كده ب ب بتقول إن الذوق بيتغير مع العمر ومع المرحلة الزمنية وأنت فين، شغّال والّا بتدرس والّا الناس اللي أنت قاعد معاهم برضو.
بالضبط، آه، آه، بالضبط. آه، آه، ك بكتير أوي، يعني أنا والدي دايمًا كان يحب يسمع أم كلثوم مثلًا بعد الفطار، فأنا لما آجي كُنت بقى م <tsk> يا عم أم ك أم كلثوم إيه يا عم، يعني هتقعد تلحن بقى ساعتين، آه، <tsk> لقيت ده إيه، طب ما تيجي نجرب و ف ف وفعلًا جربت، لأ لقيت طب ده ده ده كلماتها جميلة جدًا وأصدق مشاعر ممكن تسمعها من كلمات السيدة أم كلثوم يعني، <tsk> لأ
إمم. مزاج بقى، قعدة مزاج. وبقيت بتركز مع معاني الأغنية كده حسيت إن أنت ممكن تركز مع الكلمات حتى مش مجرد الموسيقى زي ما أنت قُلت، بنسمع موسيقى وطبلة وخلاص، لأ أنت بقيت الأغنية.
بالضبط، أوي. بالضبط. آه، آه.